金沢で、う、あれ、金沢って倉敷は違いますよね。え、倉敷あるとこ？違うか。 せん、も。やばい。やばい。ごめんなさい。<laughs> あ、石川県とか富山とかあっちの方？ええ。あ、そうですそうです。ごめんなさい。うん。
はい。 え？あ、違います違います、北陸です。北陸。北陸。ああ、うん、そう。 あ、そう、石川県です。石川県です。はあ。うん。だからもうほんと、海の幸なんですよ。うん。はい、はい、そうですそうです。
ああ、羨ましい。日本海側ですよね。じゃあ、冬は寒いすね。
寒いです寒いです。カニも美味しいですし。カニも最高に美味しいですよ。
ああ、うらあ、カニ、最高、日本のカニは ですよ。うん。
うん。で、あと 甘海老ですね。甘海老のもう青色の卵を持っている甘海老の時期が、ま、最高に美味しいんですよ。うーん。そう。も、ほんとにもう食べてほしいわ。あと牡蠣なんですけど、広島牡蠣は広島っていうけど、いや、絶対違くって、<laughs> で、全然大きさ違うんですよ。金沢っていうか、ま、金沢から、ま、車で30分ぐらい走らなきゃいけないんですけど、ま、ちょっと離れた市内ではないところに、ま、海の近くになるんですけど、そこの牡蠣が、まあ、もう広島の牡蠣の3倍ぐらいの大きさで、もう丸々としてて、もうミルキーなんですよ。美味しい、すっごい美味しい。最高。そうなんですよ、もう。1年で2週間の間だけしか食べれないんですよ。ひつそう。そう、にしゅうかんの間に
ああ、美味しそう。 ああ、羨ましい。<laughs> <chuckles> うんうん、あん、ううん。 へえ、金沢なんだ。 ええええ。 うん。 うん。 ええ。 ええええ。 へえ。えええ。あ、美味しそう、食べたい。<chuckles> にしゅうかん。へえ、あ、ん。